أها. <laughs> طبعًا بس يعني
<laughs> يعني مثلًا آآ بتقول إيه؟
أص أص أصل تكلفة إن أنتِ تشتري بيت ببلكونة دي غالية شوية، فأنا باقول لِك يعني شغلي مروحة كده وشوفي منظر طبيعي، هيعوّض لِك
<laughs> خلّينا نحلم طيب، خلّينا نحلم والدنيا تتيسر إن شاء الله.
لأ، لأ، ربنا ربنا يرزقِك بأحسن بلكونة في الدنيا، <chuckles> وأكبر بلكونة. على النيل يا ستي يلّا ودعوا بلا شيء. <giggles> آه.
يا رب، اللهم آمين، يا رب. يا رب اللهم آمين. <laughs> أنا لسّه حتّى امبارح كنت صاحية كنت نمت بدري وصحيت آآ كنت مطبّقة يعني وصحيت بدري، آآ وصلّيت وكده وبرضه حاسّة إن أنا صلّيت وقريت الأذكار وقريت الوِرْد وعمَلت حاجات، <tsk> و وحاسّة برضه لسّه ملل يعني عايزة أعمل حاجة واشم هوا وكده، وشربت قهوة و وكلّ حاجة، فقُلت لا هاطلع أتمشّى يعني، كان الساعة مثلًا 06:30 كده، فبجد كان الجو ده جميل جدًا، يعني لم لو أنا باصحى بدري شوية في يوم معيّن دايمًا مش باصحى في الوقت ده، بس الوقت اللي أصحى فيه ف اليوم اللي أصحى فيه في الوقت ده باطلع أتمشّى، بيبقى جو جميل أوي.
إمم. آه. إمم. تمام. إمم. آه، بتتمشي بقى كده في الوقت دوّة كده لوحدِك مع نفْسِك كده بتحسّي بال شوية بقي لو زاد ما في شوية موسيق موسيقى في ودنِك ولا حاجة كده تفصلي شوية عن ال إمم، بالضبط آه.
أيوه. أيوه، وساعات وساعات كنت باخد حد من صحابي، واحدة من صاحبتي، هي جارتي يعني قريبة مني وإحنا مع بعض من وإحنا صغيّرين خالص، ساعات باخدها ونخرج نتمشّى، بس هي والله لسّه متجوّزة مافيش من أسبوعين فللأسف امبارح كنت زعلانة أوي إن أنا محتاجاها.
أيوه، أيوه. إمم. شُفتِ الحاجات اللي بتعكنن أهيه، شُفتِ بقى أهي اتجوّزِت.
شوف. آه. <laughs>
<laughs> مش عارفة مش عارفة قيمة مستقبلها.
والله العظيم بقول في نفْسي امبارح ياه، مش هي لو كانت موجودة دلوقتي كان زمان اتصلت عليها وصحيِت علشان آخدها ونطلع نتمشى، وكانت بتبقى فرحانة ومبسوطين ونتمشى ونفطر برّه، ونيجي بقى.
<laughs> إمم. طَب ما م ما فكّرتيش مثلًا توقعي ما بينها وبين جوزها مثلًا بحيث يعني و <chuckles>
<chuckles> ده لسّه في أول أسبوعين والله، لسّه ما تمتش أسبوعين جواز، شوية كده بس استنى عليَّ.
طبعًا والله مبروك يا ستي ألف مبروك عقبالِك. <chuckles>
الله يكرمك.
إمم، طيب يعني إيه إيه الحاجة الوحيدة اللي أنتِ بقى لو فاتتك في اليوم وما عملتيهاش تحسّي إن يومِك قفل بقى؟ اللي هو إيه "اليوم باظ مني، يشوفوا لي أعمل إيه بقى، نيموني بسرعة." <chuckles>
لمّا أصحى متأخّر.
آه.